Особенно животные. Да, животные это очень круто, я очень люблю домашних животных, если они не мыши. Ну, хотя к мышам я тоже отношусь спокойно. Дело просто в том, что мыши вредители, они же там поедят крупу, а после них уже нельзя, ну раз на раз заразу разносят. А вот, а вообще очень люблю кошечек, собачек, но у меня нет, потому что перевозить за собой это очень тяжело и для кошечки, и и для хозяев жилья, в котором с кошечкой останавливаться или с собачкой и вообще.
<chuckles> Ага. Мгм. Та. Ага.
А в целом, вот, допустим, если говорить про растения, то это очень такое, это прям про меня.
Мгм. Так. Ну, расскажи поподробнее, интересно.
М, я М-да, я где бы я не жила, даже на 2 месяца, даже на 3, я покупаю растения.
Мгм. Так.
Я покупаю растения, а, и потом их оставляю, либо дарю кому-то, либо оставляю совсем, либо перевожу за собой. Вот, думаю, что в этот раз я буду переезжать недалеко и как бы просто возьму такси и перевезу растения, которые я уже тут купила и рассадила.
Мгм. Так, то есть не будешь, м, м, ага, рассказывай, интересно.
А в прошлый раз В прошлый раз, э, подарила подруге в гестхаус, просто у нее гестхаус с террасой, я туда подарила свои растения ей.
О интересно, вот эм. С, э, ну, и любимые есть какие-то, которые перевозишь или всё равно вот оставляешь, м, передариваешь, э, кому-то доверяешь? Н-да. Ничего.
Вот. Оставляю и передариваю. Нет растений, которые я перевожу, потому что я переезжаю в пределах даже разных стран и континентов. Это не так, что на такси из квартиры в квартиру, конечно.
А, даже так.